Actually, pareho, 'no, unang-una tahimik siya kasi, ah, 'yon nga hihinga ka lang, eh, di ba? So, depende siya, 'no, kasi kapag stress ka yung tipong kinakabahan ganiyan, panic attack, mabilis yung tibok ng puso mo, di ba? So, 'yon yung point nung may bilang kumbaga, papakalmahin mo, ipa-pace mo yung heartbeat mo sa breathing mo, 'no, para yung heartbeat mo na mabilis medyo kumalma. So different 'yon yung difference ng stress na 'yon versus yung stress na ang bigat-bigat ng feeling mo. Pag mabigat yung feeling, baka gumana sayo yung isang malaking inhale exhale, 'no? So, kaya ko siya nagustuhan kasi unang-una, ah, wala kang maapektuhan na tao, 'no? So ikaw lang mag-isa, eh, na wala kang kakausapin ganiyan, so hindi ka makaka-bother ng ibang tao in a way, 'no? At the same time tahimik siya, 'no, tsaka o mm.
Mm. <laughs> Ayan. 'Yon pero Mhm. Oh. Oo. 'Yon tama. Totoo, alam mo Nakakatuwa talaga yung ano, yung technique na yan actually kahit ako minsan ginagamit ko siya. Lalo na kapag alam mo yung mag-isa lang, tapos, ah, alam mo 'yon, yung nasa ano ka hindi yung hmm, kasi sa panahon ngayon, 'di ba? Sa mga siyudad talaga napakausok, eh. May mga minsan may mga kasabayan ka nagvi-vape ganiyan o kaya naninigarilyo. Pag naman lumabas ka u di ba? Oo, kaya nga eh.
Oo. Ay oo, may iba-ibang flavor pa, 'no? Akala nila ang bango-bango gano'n, bubuga pa sa mukha mo. <chuckles>
Totoo amp ang ano kaya medyo nakakainis kaya pagka gano'n. Kasi parang yung, yung galing sa loob ng katawan nila binuga sayo, mga gano'n. Pero ito ah uh-huh, ah, jokes aside, mm. <chuckles>
Oo. Ah, kadiri oo nga, 'no? Parang kung isi kung iisipin mo, 'no, galing sa loob ng katawan nila bubuga sayo. Kadiri nga naman.
Kaya nga, eh, kadiri, galing p ini-ano i-na hinihit-hit pa nila 'yon, eh, 'di ba? Pero ito jokes aside, 'di ba. Eh paano naman kapag ano, kasi may mga times na hindi mo talaga maiwasan na ma-stress ka sa pampublikong lugar o kaya halimbawa sa sa office yung may mga kasama kang ibang tao. May time ba na ano na siyempre pinapanood ka nilang mag-inhale exhale do'n. May time ba na nagsabi sayo, "Uy ginagawa mo, okey ka lang?" May gano'n ba?
<snorts> Hmm. Oo.